ああ、なるほど。 うん、う。
はい。そ期待っていうのは、まあ、英語を結構喋れるようになってきたんじゃないかとか、ま、日本では経験できないことを、ええ、経験できるようになったから、じゃあ、もっとこういう仕事の時に、こういう場面でこういうことを色々、積極的的に発言できるよねとか、割とこう、日本人離れしたよねっていう風に極端に捉えられがちなんですよね。
はい。 ああ。 うんうん。 ああ。 うん、ん。 なるほど、そうなんですね。なんかちなみにそれは、特に誰の期待とかが特に重く感じたりするんですか？
はい。 ほんとに周囲の人々なので、え、ま、職場の同僚だったり、ええ、ま、友人たちだったり、ほんとに身近な方々の期待っていうのが、すごく大きいなって感じますね。
うん。 はい。 うん、うん。 ああ、そうなんですね。うん、う、うん。
はい。 で、これにかい関しては、はい、私自身が感じていることとしては、あの、ま、確かに成長した部分はあるとは思います。なんですけども、これ結構海外経験した人あるあるなんですけども、日本に帰ってきたら、ええ、今までの日本の生活とほぼほぼ同じぐらいに戻ってしまうので、住んでる場所だったり、出会う人だったり。なので、海外経験した後の成長ってよりかは、こう海外に行く前の自分に戻ってしまうっていうのが結構あるあるなんですよね。そういったところで、自分に対するま、自信を無くしてしまったりだとか、だけど周りは私に期待してくれてる、そういったところのギャップっていうのがすごく苦しいなっていう風に感じますね。
まあ、でもそれはほんとに、うんはい。 うん。 はい。 うんうん。 ああ、あ。 そうですね。うん。 はい。 うん。 なるほど。 ああ。 はい。